À. Ơ.
Kiểu, không biết quản lý cảm xúc, ừm, tiêu cực á, không biết quản lý cái sự tức giận.
Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ơ, thế cho thế là, kiểu, ờ, bạn ấy, ờ, nhận ra cái vấn đề của bạn ấy nằm ở đâu, xong rồi bạn ấy, ờ, dừng lại, hay là bạn là người dừng lại trong cái mối quan hệ đấy?
Ờ, bạn đấy là người dừng lại và, ừm, cả hai và mình cũng cảm thấy là nó hợp lý.
Ồ! Ừm.
Nhưng mà ban đầu nha là mình hông đồng ý. Mình nói là, ờ, bọn mình có thể cùng tìm cách á.
À!